Okay, ho capito. Va bene, ehm, allora, ehm, vi servirebbe mhmm, adesso che avete ben presente quelle che sono le vostre uscite che bene o male sono costanti, no, ehm, dovrete dovreste fare una valutazione di quanto ogni mese siete disposti a mettere da parte. Ehm, non so se ogni mese avete una situazione positiva, mi auguro di sì, mhmm, s oppure negativa. Se c'è un posi se è positiva ecco da quella cifra voi, mhmm, partite da quella cifra e decidete, valutate quanto potete accantonare, ehm, in modo da creare un fondo un fondo che vi servirà proprio per l'acquisto della casa. Quindi voi dovete andare a stabilire questa cifra che può essere 100, 200, 500, non lo so, ehm, ehm, che, ehm, contribuirete entrambi e dovreste far transitare questi soldi su un conto, uhm, deposito, un deposito che però è bloccato, ehm, in modo tale che come una sorta di conto salvadanaio dove sapete che quei soldi lì non verranno spesi. Caschi quel che caschi. Uhm, ma sì, ma mhmm ma, po poi in realtà se se se se siete ehm, se siete bravi anche, non lo so, tramite un conto online, ma anche un PayPal per esempio potrebbe andar bene. L'importante è che appunto sia sia un posto dove i soldi entrano e non escono. <chuckles> È questo l'accordo, la la regola fondamentale.
Sì. Mh-mh. Sì. No, positiva. Okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay. Come mhmm Tipo quelli della posta? Mh-mh, certo. Ah sì, è vero. Mh-mh, sì, decisamente. <giggles>